Aku pengen tahu dong, kamu bisa nggak nih ceritain pengalaman kolaborasi kamu nih, yang secara kreatif ya pastinya ya, yang paling berkesan buat kamu yang pernah kamu alami tuh?
Mmm. Eee, aku sih berkesan banget itu, eee, kolaborasi saat, eee, merayakan, eee, acara Natal dan Tahun Baru 2025. Jadi mhm, jadi lebih tepatnya itu, eee, di awal tahun ini ya, eee, di awal tahun 2025, di Januari 2025. Mmm, eee, saat itu sih karena perayaan Natal dan Tahun Barunya itu melibatkan 2 belah pihak, eee, jadi, eee, aku dari salah satu pihak dalam 1 kelompok dengan kelompok yang lain, eee, jadi, eee, dalam gereja itu banyak kelompok-kelompok kategorial, eee, dari anak-anak, eee, ke remaja, anak muda, eee, dewasa, sampai ke lansia seperti itu mhm, betul. Nah, tapi untuk persubnya juga, eee, untuk kayak
Wow, menarik tuh. Iya. Wow, komplit ya, Kak?
contohnya aja ya yang aku alami di bagian sub, eee, anak-anak mudanya ini juga, eee, banyak banyak kelompok-kelompok lagi gitu. Jadi, eee, kebetulan aku, eee, dari kelompok karismatik, saat itu heeh, eee eee, kami berkolaborasi dengan, eee, anak muda yang regulernya, yang ada di, eee, gereja tersebut, yang lebih ke umum lah ya reguler gitu sih. Eee mhm, jadi dari pihak, eee, mereka saat itu perwakilannya ada 1 orang perempuan yang keren banget, eee, dateng ke kami, dateng ke aku sih tepatnya. Mmm, <smacks lips> "Kak, untuk Natal dan Tahun Baru ini gimana kalau kita tuh, eee, kolaborasi nih, biar kelompok kita masing-masing, eee, lebih dikenal lagi oleh anak-anak muda yang ada di gereja." Pastikan ba mhm, pastikan banyak nih anak-anak muda yang mungkin, eee, belum masuk ke kelompok-kelompok kita mungkin masih datang ke gereja ya mingguan aja, atau mungkin ya hanya Natal dan Paskah aja kan, kita mau menggait menggaet domba-domba baru, biar kelompok kita ini bisa makin bertumbuh dan juga, eee, makin dikenal oleh banyak anak muda, gitu.
Iya. Oke. Wow. Baik. Iya. Wuh. Betul. Oke, Kak, sebentar nih, Kak, aku pengen aku pengen nanya lagi nih, ini penasaran banget ya aku. Tapi dari ide pertama itu yang paling condong itu berarti ke Kakak atau ke, eee, cewek yang tadi datengin ke Kakak itu? Nah, 1 lagi juga nih, kira-kira, eee, bisa nggak gambarin aku, eee, apa plan atau apa rencana yang akan Kakak lakukan bareng dia?
Mhm. Eee mhm. Saat itu berarti ya? Bener gak sih?
Betul.
Heeh, oke. Mmm, eee, jadi, eee, karena ini gabungan, jadi gini, eee, di gereja kami, mmm, eee, kelompok, aku kan kelompok karismatik dan mereka kelompok reguler, otomatis berarti, eee, ke karisma walaupun, eee, tetep tetep sama Kristen juga dan kelompoknya ya, ada di gereja yang sama juga, cuma kan kegiat kegiatan yang dilakukan tuh berbeda banget, bener-bener mereka mungkin ya reguler hanya mungkin bikin ya kegiatan-kegiatan reguler aja, misalkan, eee, lomba kreativitas, eee, bernyanyi, atau mungkin nge-band. Nah, tapi kalau kami kan lebih ke arah karis ke ke karismatik yang lebih ke memiliki puji-pujian, eee, lalu bahas, eee, ada pewartaan, eee, baca Alkitab, sharing Alkitab, eee, yang biasanya di, eee, kelompok reguler tuh et e mereka tuh lebih ke kumpul-kumpul, lebih ke, eee iya, lebih yang lebih simpel nggak nggak yang terlalu sampai bahas Alkitab, mungkin mereka tuh lebih yang ke kayak, eee, sedikit-sedikit sharing iman atau mungkin drama melakukan, ek eee, KUR, drama. Nah sekarang kita ini mau merayakan Natal Tahun Baru dari 2 kelompok yang benar-benar berbeda ini gimana nih jadi satu? Jadi saat itu kita dis kita discuss, mmm, karena kami rasa karismatik ini sangatlah e baru untuk anak-anak muda yang ada di gereja kami, eee, kelompok karismatik, eee, aku berpikir bagaimana kalau ek keseluruhan acara, eee, karismatik ini nanti di belakang aja sebagai penutup, eee, dan puncaknya lalu, eee, dari inti acara sampai ke tengahnya nanti diisi dengan reguler reguler-reguler acara seperti games, lalu juga perkenalan perkenalan, eee, perkenalan organisasinya, strukturalnya gitu. Jadi, e mhm.
Baik. Paham. Wah. Oke. Ah, bener, Kak. Oh. Oke. Oh. Iya. Mhm. Oke, baik. Wah, keren banget nih, Kak. Tapi aku masih penasaran sejujurnya, tapi kalau tadi yang Kakak, eee, ceritakan ke aku itu berarti definisinya seperti ada, eee, mini komsel atau mini community gitu ya, Kak? Di mana e Kakak itu saling e menyatukan dari 2 kubu gitu jadinya ya, Kak? Wah, keren banget.
Yes, betul. Tapi ini tapi karena ini mengundang banyak orang, jadi ko ko kalau misalkan mungkin hanya beberapa ya, hanya beberapa, eee, orang gitu. Kami mengundang seluruh anak muda yang ada di gereja, ya untuk ikut acara Natal dan Tahun Baru kami gitu. E jadi saat itu kita target kami itu sekitar 250 anak muda, eee kalau di kelompok aku sendiri biasanya perminggu a e kelompok kita hanya sekitar 20, 30 di kelompok mereka juga sama gitu, kita mencoba meng men mencoba, eee, menggaet lebih banyak domba dengan, eee, target 250 orang saat itu, heeh.
Paham. Woke. Wow, berarti cukup banyak dan luas banget ya, Kak? Nah, tapi aku penasaran nih jujur Kak, ada nggak sih momen dramatis nih, namanya juga kan seperti community dan, eee, untuk mengontrol banyak orang ya, itu kan pasti ku cukup menantang ya, Kak. Nah, ada nggak sih momen di seperti kayak, aha! Momen yang paling keren nih dan paling klik nih, eee, dan apa bisa dibilang seperti puncaknya, di mana Kakak berhasil mewujudkan itu semua?
Iya, s betul, jadikan Iya, betul. E puncaknya adalah kami bisa mengenalkan puji-pujian ce ada cara ada cara, eee, banyak cara untuk berdoa, salah satunya melalui pujian, eee, kita bisa memperkenalkan bahwa melalui pujian dan nyanyian yang seperti karismatik lakukan ini sama loh, walaupun tidak menggantikan, eee, ekaristi itu sendiri yang ada di dalam gereja, tapi ini tapi ini ada cara sendiri yang mungkin e kalau misalkan, eee, teman-teman biasa lakukan berdoa, mungkin lebih ke devosi ke santo-santa, atau mungkin, eee, hanya lebih ke doa rosario, tapi ini ada cara la cara cara lain untuk memuji Tuhan dan tujuannya tetap sama gitu, kita kita tetap dalam satu iman yang satu katolik dan apostolik gitu. Jadi yes, jadi lebih ke, eee, jadi lebih ke, eee, seperti itu. Untuk yang sangat berkesan ya, sih la lebih dramanya adalah, eee, saat e kami bernyanyi bersama, kita bisa melihat, eee, temen-temen, eee, larut dalam dalam suasana pujiannya, bisa ikut, eee, bisa ikut kami dengan semangat gempita juga gitu, merasakan merasakan, oh, indah juga ya ternyata, eee, bisa berkumpul sama temen-temen. Tapi nggak cuma yang, eee, nyanyi-nyanyi doang tuh, cuma main badminton, atau ya, eee, hal-hal reguler yang biasa, eee, temen-temen biasa lakukan gitu. Untuk drama untuk dramanya sen iya, untuk dramanya sendiri sih lebih ke yang kayak, mmm, <tsk> eee, ya kayak kalau misalkan 1 datang telat, 1 ngerasa aku datang lebih pagi ngerasa, ya marah-marah kayak, ya aku nggak papa gitu, tapi padahal bete, drama-drama kecil aja sih kalau drama-drama yang gede banget gitu sih, eee, tidak terjad tidak terjadi sih. Oh, iya.
Oke. Oh, paham. Uh, keren banget, Kak. Oke, seru banget. Oke. Oke, pe menarik banget nih, Kak. Nah, kalau misalkan momen-momen seperti itu tadi Kakak ngurus kolaborasi kreatifnya, dan sampai menemukan titik terang dan semua orang ternyata bisa masuk dengan cara Kakak, dan orang-orang juga bisa menerima nih bagaimana cara Kakak mengerjakannya ya, Kak. Nah, aku penasaran nih, kalau disuruh ulang sekarang nih, Kakak mau nggak sih, eee, menghadapi momen-momen tersebut atau juga sampai hari ini Kakak masih mau mempertahankan tuh, cara praktis itu supaya tetep, eee, kolaborasi kreatif ini tetep berjalan dan mungkin makin meningkat gitu, bagaimana Kakak sendiri?
Mhm. Mhm. Eee, mungkin lebih ke yang kayak kali ini kita mau balik aja sih, karena kan kemarin karena kita itu lebih ke kayak kelompok yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok reguler. Kali ini kalau memang memang, eee, Nataru tahun ini mau diadakan dengan ada kolabo kolaborasi lagi mungkin kita mau semuanya tuh, eee, dari pihak, eee, kami ya. Jadi bener-bener keseluruhan acaranya sampai ke puncak acaranya, semuanya ya kami yang, eee, lebih ambil ambil ambil tangan gitu, ambil alih, gitu. Karena kan kalau yang tahun ini, eee, ya hampir sama, tapi tetap aja lebih banyak e kegiatannya mereka seperti yang aku cerita tadi, kan kami hanya di puncak acara, e di ujung, eee, di ujung acara yang bener-bener semarak banget, yang momentum dan simbolik gitu. Tapi kalau untuk kayak dari mulai e acara kek di awal, games-nya, flow-nya, itu kan kita, eee, mengikuti dari kelompok reguler yang sudah ada. Seperti itu seperti itu sih. Iya.
Paham. Oke. Mhm. Oke. Wah, menarik banget ya, Kak. Nah, tapi aku juga pengen bahas nih, Kak, di mana nih, eee, pengen tanya juga, pengen tahu nih aku, kira-kira selama pengalaman Kakak itu membuat kolaborasi kreatif seperti itu ya, pasti namanya juga kan ada tim di mana ada seperti bersenggolan pendapat atau kesalahpahaman komunikasi itu ya. Ada nggak sih yang sampai kayak mempertahankan ego atau kayak hampir ada ribut-ribut dikit cuman karena perbedaan pendapat, ada nggak?
Mhm. Mhm. Heeh, oh, iya aku ingat, aduh hampir lupa. Eee, iya jadi tuh, eee, saat itu, eee, yang namanya latihan harus ada dong ya, ada jadwal latihannya, sudah disusun gitu, latihan kita tuh kapan gitu. Tapi, eee, saat berjalannya waktu latihan tersebut, eee, ada yang ada yang tidak dateng, datangnya mungkin dari sekitar 20 kali latihan cuma dateng 5 kali. Jadi pada saat hari H, eee, teman-teman putuskan saat itu, eee, leader-nya memutuskan untuk teman-teman yang datangnya itu nggak lebih dari nggak datang latihan lebih dari 50% kehadirannya, ya, eee, tidak bisa tidak bisa join tugas, eee, pegang mic gitu. Jadi lebih ke yang kayak bantu aja. Itu sih yang pernah bikin mereka tuh, eee, ada beberapa temen yang langsung pulang, nggak mau nggak mau ikut acara sampai selesai gitu, itu tuh sih, ada sih yang kayak gitu. Ya namanya gelora anak muda yang kayak, ih apaan? Apaan lu? Gu
Iya. Iya. Oh. <laughs> Iya, dan namanya juga berbeda pendapat ya, Kak, berarti juga artinya bukan pemecah ya, gitu ya, Kak? Nah, aku mhm, <smacks lips> aku juga sejujurnya masih penasaran nih, setelah Kakak melakukan kolaborasi kreatif itu Kakak bisa gak sih ceritain aku secara konkrit nih, kira-kira peningkatannya itu bertahap, atau pelan-pelan banget, atau langsung meningkat gitu? Nah, Kakak bisa nggak kasih aku persentase berapa persennya dari 0 sampai berapa persen, sampai hari ini nih?
Betul. Bener bener. Ya wajar sih mhm, gimana? <laughs> Progres itu tentu saja ada, tapi apakah meningkat pesat banget zret gitu kayak jet, eee, belum belum. Kalau misalkan mau dikasih dengan persentase, mmm, mungkin, eee, ya meningkat sekitar 30, 40% tuh ada lah gitu. Jadi, eee, ya acara, acar o acara kolaborasi kreatif tersebut memang e membangun kedua kelompok ini sih. Jadi memang, e bisa dibilang sukses lah untuk mengenalkan kelompok kami, masing-masing kelompok kami kepada, eee, anak-anak muda yang ada, eee, di gereja gitu. Bisa menyebarluaskan ya, itu itu sih lumayan sukses sih. Mmm, cuma ya kalau pesat banget sih belum, gitu sih, paling gitu sih ya, cuma ya mhm, cuma ya mmm, gimana?
Oke. Iya? Oh. Oke, menarik menarik. Wah, berarti Kakak ini, eee, masih bertahap dan pasti juga nggak pernah menyerah berarti ya? Untuk tetap, eee, melakukan, eee, kolaborasi kreatif ini supaya tetap bisa memberikan kesan untuk diri sendiri dan bahkan untuk orang lain berarti ya, Kak? Wah wah wah, tapi kalau aku pengen tanya nih, Kak, secara personal. Kakak ini bahagia enggak untuk menjalani semua ini atau malah terbebani atau er capek atau ad apa gitu yang saat ini Kakak rasakan selama menjalani hal ini?
Betul banget. Makanya Mhm. Mmm, hmm. Eee, semua, e campur aduk sih, tapi yang lebih mendominasi tentu saja, eee, bahagia, senang, suka cita gitu. Ternyata, eee, dengan kolaborasi ini, eee, selain kita menambah, eee, koneksi, kenalan, gitu juga bisa memperluas memperkenalkan kelompok kami secara lebih luas, jadi tuh, eee, juga kita juga lebih terbuka untuk ide-ide baru dan cara-cara, eee, pengenalan komunitas ke orang luar lebih baik lagi. Jadi lebih banyak senangnya, walaupun ya tentu saja pasti capek ya. Apalagi kan kalau kayak harus kalau lagi mau bikin acara kita pasti, eee, keluar biaya ya, uang itu pasti ada yang keluar, entah transport, entah makan kita, walaupun ya, m ya bahkan untuk konsumsi aja kadang kan kita kan mungkin ya ada yang keluar pribadi gitu kan, jadi ya mmm, jadi ya paling ya e mix sih, jadi ya campur sih kalau perasaannya, cuma lebih banyak ke, eee, senengnya, bahagianya, suka citanya, dibandingkan e pusingnya, mumetnya, eee, dramanya, atau ribetnya gitu sih, iya.
Iya. Betul. <laughs> Wah, berarti keren banget di nya di mana ini Kakak ini mencoba untuk melewati rintangan seperti ada konflik personal dengan tim mungkin tadi ya gitu ya, dan rintangan di mana capek, mungkin pasti Kakak juga, eee, melewati fase-fase ini mungkin kita nggak ngelihat musim ya, di mana aji mungkin Kakak itu pulang dari acara kehujanan bisa jadi begitu kali ya, Kak? Nah nah, dari semua <chuckles> makanya.
Iya, bener. Bener bener bener, sempet banjir juga kan? Iya, bener, apalagi bulan Desember tahu dong, gampang hujan, gampang banjir, bener, mhm.
Nah, betul banget. Wah, setuju Indonesia kan pasti musim hujan di saat-saat Desember itu ya, Kak? <chuckles> Nah, kalau misalkan nih, Kakak punya satu tips atau satu kata singkat aja nih, supaya orang yang pengen m mencoba untuk melakukan kolaborasi ini tetap semangat dan gak patah semangatnya?
Bener banget, betul betul. Eee, begini aja, segala sesuatu itu selalu ada selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu, jadi kita nggak perlu takut untuk mencoba. Karena kalau sedi sudah dikerjakan dengan matang, dengan persiapan yang baik, pasti hasilnya akan mengikuti juga. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Paling gitu sih, jadi untuk teman-teman yang mau mau e kolaborasi lagi ya e jangan takut terus semangat, paling gitu sih. <chuckles>
Iya. Wow. Wah, keren keren. Oke, mantap banget nih, Kak. Aku hari ini jadi banyak banget ya, eee, info-info yang aku pelajari dari Kakak dan cara-cara menjalani kolaborasi kreatif ya, itu bener-bener berguna banget loh buat aku, Kak, dan aku berterima kasih ya, Kak, udah menjawab beberapa pertanyaan aku ini, Kak. Sampai kita jumpa ketemu, eee, lain waktu ya, Kak!
Mhm. Wah, luar biasa. Iya, sama-sama, sampai ketemu lagi!